ใช่ ใช่เลยครับ คือการอัดเสียงไว้เลย การอัดเสียงไอเดียต่าง ๆ เพราะตอนนั้นมัน มันแบบคิดออกพอดี ก็เลย อา พูดแล้วก็อัดเก็บไว้นะครับ พอ ถ
อา ค่ะ หมายถึงว่า คุยคนเดียวระหว่างที่เดิน โดยอัดเสียงตัวเองที่มีไอเดียระหว่างที่เดินเก็บเอาไว้ แบบเนี้ยใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ครับ อา มัน มันจะเหมือน ก คนบ้านิดหนึ่ง <laughs>
<laughs> อันนี้ไม่ได้ พูดนะคะ อันนี้แบบแค่สงสัยเฉย ๆ
อัน นี้ <laughs> อันนี้ผมพูดเองใช่ไหม? <laughs>
<chuckles> แล้วยังไงต่อคะ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เหมือนแบบว่า คุณมีไอเดียระหว่างที่เดินคนเดียว คุยคนเดียว คุณเอากลับมาต่อยอดในงานของคุณ ยังไงบ้างอะคะ?
ก็ ก็คือผมเนี่ยก็ อา จะมีการเขียนบทด้วยแบบว่า อ่า มีการจดไว้ว่า โอเค จะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับ แล้วก็ อ่า ทำไมต้องพูดเรื่องนี้ แล้วจะโชว์ตัวอย่างยังไง แล้วก็ผมก็จะไปค้นหาข้อมูลที่จะพูดนะครับ ก็จะค้นหาในกูเกิลบ้างอะ ไปก๊อบคนอื่นบ้าง อะไรพวก <laughs>
อืม อ๋อ แต่ว่าก็ไม่ได้ก๊อบทั้งหมดก็ อ่า เอามาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นงานของตัวเอง โอ้ อันนี้ก็น่าชื่นชมนะคะ เหมือนแบบว่าไม่ได้พยายามก๊อบเขาหมด แต่ก็ อืม ไปหาแรงจูงใจด้วยการเดิน ด้วยการพูดอยู่คนเดียว แบบนี้เป็นวิธีที่แปลกมาก ๆ เลยแหละค่ะ เออ แล้ว <chuckles> แล้วผลงานที่ออกเนี่ย ได้ ได้อย่างตามที่ตั้งใจ หรือว่าตามที่เหมือนเราได้ไอเดียตอนเดินคนเดียวไหมคะ?
ใช่ เขาเรียกก๊อบครับผม ช ใช่ อืม <laughs> อันนี้แปลกอะ <laughs> อันนี้แปลกมากไหมครับ? <laughs>